ああ、なんか、違う線の違う駅に
ん。 あ、そうなんです。すそれはなんなんだったええ。
その乗り換えの <laughs> ななんなんて言うんですよ、あの、乗り換えで人がそっちに行ってたってことなんですか。
うん-うん。 あ、そうだったんですよ。そうそう、なんか違う、えあの、はい、路線の駅になんか <laughs> みんなについていったらたどり着いてしまって、あれ、なんか、駅に着いちゃったと思って。あ、みんな川越に向かってるんじゃないんだて。そう、本格的にちょっと、そう怪しいなという疑惑があって、で、ま、調べたらなんか、んその駅割と大きい駅だったんですね、本川越駅っていう駅は
ええ。 <laughs> ここでそろそろちょっと怪しいぞと、本格的に。 はい。 うん。
で、なんかとりあえず見てみたら、あの、なんかそこからバスが出てる、あの、川越ふ方面にバスが出てたりして、で、ああ、いやこれなら、ま、いけるんだと、ま、この駅はきっとじゃあ正しい駅なんだなとって、ここっちが正しい駅なんだなと認識して
はい。 ああ、なるほど。まあ、本ってついてるしねって。